คือตอนเนี้ยผมแบบต้องการคำปรึกษามากเลย เพราะว่าแบบที่ทำงานผมอะเขาแบบไม่รู้ว่า ทำไมเขาถึงทำระบบ อย่างงี้เนาะ ก็คือแบบมีงานประชุมทุกอาทิตย์เลยอะครับ แล้วพอมีงานประชุมเนี่ยแบบ เขาก็จะแบบเร่ง ๆ ๆ ให้เราทำงานที่แบบเขาคิดว่า สำคัญน่ะ แต่จริง ๆ สำหรับผมมันไม่สำคัญน่ะครับผม คือแบบเป็นงานเล็ก ๆ น้อย ๆ มากเลย แล้วงานสำคัญจริง ๆ ที่เราจะต้องทำอะ ก็แบบ เราก็ไม่ได้ทำสักที แล้วปัญหามันก็ค้าง ๆ คา ๆ อยู่นี่อะครับผม คิดแล้วก็ เครียด <chuckles> มี มีคำแนะนำอะไรก็แนะนำให้ผมได้นะ แล้วก็รบกวนช่วยรับฟังนิดหนึ่งนะครับ คือแบบอยาก เป็นอยากระบายด้วย แล้วก็ต้องการคำ คำแนะนำ และก็ กำลังใจด้วยอะครับผม
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ได้เลยค่ะ ยินดีรับฟังเลยค่ะ ก็ เอ่อ อยากสอบถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งค่ะว่า งานที่คุณเล่าให้ฟังมาเนี่ย ที่บอกว่ามีงานด่วนเข้ามาบ่อย แล้วก็ทำไม่ค่อยทัน รู้สึกเครียด หัวหน้า เอ่อ ให้งาน เยอะ อย่างเงี้ยค่ะ ปกติเนี่ยงานด่วนเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนเหรอคะ? แบบ แล้วแบบเป็นงานประเภทไหนบ้าง? อย่างเช่น เป็นพวกเอกสาร หรือว่า อ่า เป็นงานยังไงบ้างคะเนี่ย?
ครับ อึบ คือถ้าพูดตรง ๆ เนาะ คือผมทำงานโรงแรม แล้วก็ทำฝ่ายร้านอาหาร อย่างเงี้ยครับผม คืองานด่วนน่ะ งานด่วนของที่เขาทำผมว่า มัน มัน มันไม่มีเหตุผล แล้วมันก็ไร้สาระมากเลย <chuckles> ผมพูดตรง ๆ นะในความคิดผมอะ คือแบบ ให้เราทำ ให้เราทำแบบเหมือนกับว่ายังไงอะครับ มันจะมี ถ้าที่ ที่ล่าสุดนี่ก็คือแบบให้เรา พรินต์ พรินต์กระดาษมาแปะ อย่างเงี้ย พรินต์กระดาษมาแตะบนโต๊ะ หรือว่าทำนู่นทำนั่นที่แบบแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้ว อย่างเงี้ยครับ ไปตอบลูกค้า ไปตอบรีวิวลูกค้าที่แบบรีวิวดีด้วย แล้วก็รีวิวไม่ดีด้วย แต่ว่าแบบปัญหาหลัก ๆ จริง ๆ ของร้าน มันยังเหลือชัดเจนอยู่เลย อย่างเงี้ยครับ คือแบบ โอ้โฮ พื้นนี่ยังแบบ ยังทำไม่เสร็จเลยนะ <chuckles> คือพื้นยังมีฟงมีฝุ่นอยู่เลย ร้านเพิ่งเรโนเวตเนาะ แล้วก็แบบผมก็แบบ ทำไม ทำไมไม่ เอา เอาพลังงานไปลงตรงนู้น หรือว่าแบบไปทำสิ่งที่แบบ add ลูกค้าที่เรากำลังจะเข้าร้านมาจริง ๆ เขาแบบเห็น แล้วเขาก็จะรู้สึกไม่ชอบใจ หรือว่าจะเป็น เหมือนกับว่าเขาพลิกแพลงอะครับผม คือเขาได้ยินอะไรมาจากคนอื่น หรือว่าจากรีวิวอื่น อย่างเงี้ย แล้วเขาก็แบบ อะ อันนี้ต้องทำเดี๋ยวนี้เลย หรือว่าเขาได้ไอเดียอะไรมา เขาก็จะเปลี่ยนแบบ เนี่ยต้องทำเดี๋ยวนี้เลย มีวันหนึ่งที่เขาแบบเหมือนเพื่อนเขาบอกว่าไฟสว่างเกินนะครับ แต่ว่าแบบทุกคนอะในร้านใน ลูกค้าทุกคนเขาชอบแบบมันบรรยากาศเป็นร้านค่อนข้างแพลงเนาะ แล้วเขาก็แบบ อี ทุกคนก็คือชอบแสงแล้วเราก็ปรับแสงขึ้น ๆ ลง ๆ ได้เนาะ แต่อันนี้คือแบบให้ผมนั่งแบบ นั่ง ให้ผมนั่งหน้าจอแล้วก็ แบบ แบบ ดูไฟ ทั้ง ตลอดเวลา อย่างเงี้ย แล้วก็ถ่ายรูปให้เขาส่งทุกวัน อย่างเงี้ย แล้วก็ให้ลูกค่ะ ลูกค้าตลอด อย่างเงี้ย ซึ่งแบบจริง ๆ มันมาจากความคิดคนเดียว เพื่อนของเขาคนเดียว อย่างงี้อะครับ จริง ๆ งานเอกสารผมก็ต้องเยอะเนาะ งานประชุมก็เยอะ การดูแลลูกค้าก็สำคัญ อย่างเงี้ย แล้วมันก็เลยรู้สึกว่า แบบทำ มันทำงานไม่สนุกอะครับ เพราะว่าเราก็ลนเนาะ เวลาแบบ เราต้องมาทำอะไรที่ไม่มีประโยชน์ แล้วก็แบบเห็นงาน จ งานที่สำคัญจริง ๆ อยู่อะ เราก็เอื้อมไปหยิบไม่ได้ เพราะเราติดอยู่ตรงงานเนี้ยอะครับผม
อืม อือฮึ ค่่ะ อ๋อ ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ ค่ะ ๆ เข้าใจแล้วนี่ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ๆ อับ ค่ะ ไม่ได้ อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ ก็แสดงว่า เอ่อ ปัญหาเนี่ยอาจจะอยู่ที่ตัวหัวหน้างานใช่ไหมคะ ที่เขาอาจจะเรียกว่า ไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ แล้วก็ เขาเรียกว่า เอ่อ ไม่รู้ว่างานไหนเนี่ยมันเร่งด่วนหรือว่าจำเป็นที่จะต้องโฟกัสก่อน ที่นี้ถ้าเราจะต้องทำตามเขาเนี่ย ถ้าเกิดให้แนะนำนะคะ คิดว่าอาจจะต้องพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน แล้วก็อาจจะต้องมีการรวมตัวกันค่ะ แล้วก็ลอง เอ่อ อาจจะเขียนข้อเสนอออกมาว่า เราเนี่ยอยากจะให้เขาเนี่ยมีการปรับเรื่องไหนบ้าง? บอกถึงข้อดี ข้อเสีย แล้วก็ เอ่อ พยายามเหมือนทำให้เขาเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรอะ ให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญก่อนว่า ในร้านเราเนี่ย สิ่งที่ต้องจัดลำดับความสำคัญอันดับแรกเนี่ย ก็คือการบริการลูกค้า ความสะอาดของร้าน อาหาร อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนเรื่องไฟ เรื่องอะไรที่มัน ปัญหาที่มันชอบเข้ามา แล้วเขาก็พยายามตามแก้ อย่างเงี้ย ก็อาจจะให้เขาเนี่ย เอ่อ นำเสนอให้เขาว่า เออ เรื่องเนี้ยมันอาจจะสามารถทำทีหลังได้เนาะ น่าจะเอาเรื่องที่มันส่งผลกับ อ่า รายได้เข้าร้านก่อน อะไรแบบเนี้ยอะค่ะ ใช่ อืม แล้วตอนนี้มีหัวหน้าแค่คนเดียวใช่ไหมคะ? หรือว่ามี มีคนอื่น ๆ ที่เขาเข้ามาบริหารด้วยคะนี่
ใช่ครับ อืม ครับ อืม ครับ ครับผม อืม อืม ครับผม อืม ๆ ๆ คือปัญหาครับ เขาเป็นหัวหน้าด้วย แล้วเขาก็เป็นเจ้าของด้วย ช <chuckles> เขาเป็นลูกเจ้าของ อย่างเงี้ยครับ แล้วคือแบบเนาะ เราก็ขัดยากขึ้นเยอะเลยแบบ อ่า เหมือนกับเขาไปเจอ อันนี้นี่ผมแบบเรื่องใหญ่สุดเลย คือแบบเขาเหมือนเขาไปกินร้านอาหารที่อื่น อย่างเงี้ย แล้วเขาก็แบบจะเปลี่ยน คอนเซปต์ ทั้งร้านเลย อย่างเงี้ยครับผม
อ๋อ <chuckles> ค่ะ อา อา ค่ะ อืม อา ก็ อืม ก็คือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใช่ไหมคะ? รู้สึกว่าไปที่ไหน ได้แรงบันดาลใจจากที่ไหนมา ก็อยากจะปรับเข้ามาในร้าน แล้วคนในร้านอาจจะรู้สึกว่า ปรับตัวไม่ทัน เพราะว่าที่มีอยู่เนี่ย ก็ยังไม่ค่อยเป็นระบบสักเท่าไร
คือแบบ โอ้โฮ ใช่ ใช่ครับ ใช่ครับ แล้วแบบมันกำลังจะดีแล้วไงครับ คือแบบเรารู้สึกว่า โอ้ มัน เราก็ทำดีขึ้นเรื่อย ๆ เนาะ คนในทีมก็ทำดีขึ้นเรื่อย ๆ แล้วแบบมันกำลังจะลงตัว แล้วคุณก็มาเปลี่ยนกะทันหันอย่างงี้ตลอด แล้วมันแบบ มันก็เลยไม่ลง ตัว สักที อะครับ คือที่เรารู้สึกกันในทีมอะครับผม
ค่ะ ค่ะ จากที่ฟังดูก็รู้สึกว่าทางคุณ แล้วก็ทางทีมเนี่ย เอ่อ ต้องการที่จะแก้ปัญหา เพราะว่าจริง ๆ แล้วก็รักในงานที่ตัวเองทำเนาะ แล้วก็อยากให้ร้านเนี่ยมันไปในทิศทางที่ดี ทีเนี้ยถ้าเราแนะนำ ทางนี้แนะนำนะคะ คิดว่า ก็อย่างที่บอกไปอะค่ะ ให้มีการแบบร่างอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่ง แล้วก็อาจจะให้ทุกคนเนี่ย เอ่อ ช่วยกันเขียนอาจจะไม่ต้องเฉพาะเจาะจงว่าใครเป็นคนเสนอ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ เอ่อ ขอประชุมกับหัวหน้าอะค่ะ ขอพูดกับเขาตรง ๆ เลยว่า เออ เราเนี่ยทำงานทุกวันนี้อะ แฮปปีนะ เราก็อยากจะทำกับร้านเนี้ยไปนาน ๆ รู้สึกว่าสวัสดิการดี หรืออะไรก็แล้วแต่ พยายามหาข้อดีให้เขาอะค่ะ เออ ให้เขาแบบ ชมเขาไปก่อน หลังจากนั้นเราก็บอกว่า "แต่มันก็มีปัญหาที่อยากจะให้แก้ ถ้าเกิดพี่แก้ตรงเนี้ยได้มันจะดีมากเลยค่ะ เพราะว่า เอ่อ เราก็จะได้ทำงานกันอย่างมีความสุขมากขึ้น แล้วงานก็จะออกมาดี ลูกค้าก็จะแฮปปีด้วย" อะไรแบบเนี้ยค่ะ เออ
ครับผม อืม ครับ อา อืม ครับผม อืม อืม อืม ครับผม ครับ ๆ ก็แบบต้อง ก็ต้องคุยกันแบบทั้งทีมใช่ไหมครับ? ถ้าคุยคนเดียวนี่จะไม่ค่อยเหมาะ หรือว่ายังไงดีอะครับผม?
ค่ะ ค่ะ คิดว่าถ้าเกิดเป็น เป็นหัวหน้าอะค่ะ น่า แล้วทุกคนได้รับผลกระทบอย่างเงี้ย ก็น่าจะเป็นการคุยกับทีมก่อน แล้วก็หาข้อสรุป แล้วก็เขียนออกมาเป็นข้อ ๆ ว่า การให้ปรับเรื่องไหนบ้าง แล้ว แล้วโดยปกติหัวหน้าเนี่ยเขาเป็นคนที่รับฟังไหมคะ? หมายถึงว่าถ้าเกิดเรามีข้อเสนออะไรที่อยากจะให้เขาปรับเนี่ย เขาเป็น เป็นคนที่มีมุมมองยังไงบ้างเหรอคะแบบนี้?
อืม อืม ครับ อา ครับผม มุมมองจริง ๆ คือตรงนั้นเขาถือว่าโอเคนะ คือเขารับฟังนั่นแหละครับ แต่ปัญหาคือเขาแบบ เวลาเขาทำอะไรแล้วเราแย้งไปรอบแรก เขาจะแบบลองก่อนไม่เสียหาย แต่ ส แต่มันเสียหายครับ คือว่า คือแบบ ทีมก็แบบ อะ ต้องมาเรียนรู้อะไรใหม่เนาะ แล้วก็ทางผมก็ต้องมาแบบ มาคอยจัดแจงการ ท สอนน้อง สอนคนในทีม อะไรอย่างเงี้ย แล้วงานแบบจริง ๆ จัง ๆ ทำเรื่อง การลดค่าใช้จ่ายหรือว่าอะไรก็แบบถูกเลื่อนไป อะไรอย่างเงี้ย การโพรโมชันประจำปี อย่างเงี้ย ที่เราต้องแบบทำอาร์ตเวิร์ก เตรียมดูตลาด เตรียมอะไรอย่างงี้ แล้วก็ไม่ได้ทำ อย่างเงี้ยครับผม ก็เลยแบบ เออ เป็นแบบ เขายังเป็นสายอยากลองแล้วกัน อยากลองแล้ว ให้ ให้เราลองไปก่อน แล้วแบบ อืม มันก็เลยเหมือนกับว่าดัน ๆ ๆ ไปเรื่อย ๆ อะครับผม อืม
อืม อ๋อ อา <chuckles> ค่ะ ค่ะ แล้ว แล้วปกติระบบที่ร้านเนี่ยมีเครื่องมือ หรือว่ามีเครื่องมืออะไรที่ใช้ในการจัดการงาน แล้วก็พวกตารางเวลา อะไรแบบนี้ไหมคะ? ที่แบบให้เป็นระบบที่ชัดเจนอะค่ะ? โดยปกติ
อืม ก็มีนะครับ คือ คือมีนั่นแหละครับ แต่ว่า แต่ว่าแบบมันก็ยืดหยุ่นได้เนาะ มันเป็นร้านขนาดเล็กนิดหนึ่ง แต่ว่าก็อยู่ เป็นโรงแรม 5 ดาวนั่นแหละครับ แต่ร้านมันก็ค่อน ล ข้างเล็กอยู่ แต่ว่าแบบ อืม ระบบมันก็จะไม่ทำ ม เพราะว่าด้วยการที่มีอะไรแทรกเข้ามาตลอด อย่างเงี้ย ระบบมันก็เลยไม่ ไม่ได้ถูกทำตามได้ง่ายขนาดนั้น คือแบบ อะ สมมุติอันนี้เรื่องหนึ่งเนาะ คือเขาแบบเพิ่มเมนู ปั่นเข้ามา อย่างเงี้ยครับ คือบาร์เทนเดอร์เรา อย่างเงี้ย ก็คือเราทำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้วก็ทำน้ำ ทำอะไรอย่างงี้ได้ แต่แบบปั่นเขาไม่มีความสามารถไงครับ ก็ต้องแบบมาไล่เพิ่ม แทนที่เขาจะแบบมีเวลาไปที่แบบพักผ่อนเนาะ เขาก็ถูกเรียกมา แบบมา มาเหมือนกับว่า มาใช้เวลา แบบมาใช้เวลาทำงานนอกเวลา อย่างงี้แล้วกัน เพื่อที่มันต้องมาฝึก สกิล ฝึกวิชาการทำปั่น อย่างเงี้ย ก็แบบมัน ผมว่ามันไม่ ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไร ทั้งทางทีมด้วย อะไรอย่างเงี้ยเนาะ อืม ก็เป็นแนว ๆ นี้อะครับผม อืม
ค่ะ ค่ะ อืม หมดกัน อืม อืม ค่ะ เข้าใจ เข้าใจได้ค่ะ ในเรื่องของถ้าเกิดว่า งานมันเพิ่มขึ้นมา แล้วเราจะต้องมีการฝึก สกิล เพิ่มเติม อย่างงี้ใช่ไหมคะ แล้วเราก็รู้สึก เออ มัน มันเสียเวลา แล้วแทนที่จะได้พักผ่อน อะไรอย่างเงี้ย จริง ๆ ถ้ามอง มองในหลาย ๆ แง่ ถ้ามองในแง่บวก อย่างเงี้ย ก็อาจจะคิดเสียว่า เออ เราก็เพิ่มทักษะในด้านนี้นะ เผื่อในอนาคตเราอาจจะไปเปิดร้านของตัวเอง หรือว่านำไปใช้ในการต่อยอดได้ค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดเรารู้สึกไม่สบายใจเนี่ย ก็อย่างที่บอกไปว่า อาจจะมีการ รวม รวมทีมกัน แล้วก็ร่างอะไรขึ้นมาสักอย่าง แล้วก็ทำเป็น แพลน ว่า ตรงเนี้ยเราต้องการให้มีการแก้ไขปรับปรุงนะ จริง ๆ ถ้าเกิด หัวหน้าเป็นคนที่ เขาอยากให้ลองดูก่อน ก็แสดงว่าเขาก็อาจจะเปิด มี มีความเปิดใจนิดหนึ่งอะค่ะที่ ถ้าเกิดเขาเห็นว่า เออ ลูกน้องไม่โอเค อย่างเงี้ย ลองดูแล้วไม่โอเค น น่าจะมีการปรับได้อะค่ะ คิดว่าไม่ ไม่น่าจะยากค่ะ ถ้าเกิดเขามีความยืดหยุ่นแบบนี้ ใช่ แล้ว
ครับผม ใช่ อืม ครับ <coughs> ครับ อืม ครับผม ครับ ก็น่า น่าลองอยู่ครับ อืม แต่ว่าอันนี้นี่เกี่ยวกับทีมเนาะ ทีมผมอะที่เขารู้สึกแย่ที่สุดเลย ก็คือแบบเขา เหมือนกับเขาถูกเร่ง ๆ ๆ มาให้ทำ อย่างเงี้ย แล้วพอทำเสร็จปุ๊บ เขาก็ไม่เอาผลงาน ท ที่เขารีบทำไปใช้ทันที อย่างเงี้ย เหมือนเขาเร่งเราไปงั้น ๆ น่ะครับผม คืออันนี้หลายคนเลยที่น้องเขามาบ่นบอกว่าแบบ เนี่ย ห ให้แบบคิดแอลกอฮอล์ดริงก์ ค็อกเทลตัวใหม่มา อย่างเงี้ย เขาก็รีบทำ รีบส่ง รีบให้ช่างกล้องมาถ่าย อะไรอย่างเงี้ย ก็คือแบบจ้างช่างกล้องมายืน กดดัน ตรงนั้นเลย อย่างเงี้ย น้อง ๆ เขาก็รู้สึกว่าแบบ อ้าว อุตส่าห์รีบทำแล้ว แล้วก็แบบ เออ ยังไม่ได้ ไม่เห็นเอาไปใช้เลย อย่างเงี้ย ก็แล้วจะให้ จะให้ฉันรีบทำไม? อย่างเงี้ยครับผม ก็แบบเราจะปลอบใจน้องยังไงดี? หรือว่าแบบจะหาทางทำยังไงให้น้องเขาแบบรู้สึกไม่หมดไฟอะครับ? อันนี้ผมก็เป็นห่วงเหมือนกันนะครับ
อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ด้วย ด้วยความที่เป็นรุ่นพี่ที่ทำมานาน หรือว่าทำมาก่อน งี้นะคะ ก็เราอาจจะปลอบใจเขาว่า อา ไม่เป็นไรหรอก ก็คิดเสียว่า เป็นการเพิ่ม สกิล ให้เราสามารถ เขาเรียกว่าอะไรนะ แบบมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี อย่างเช่น อ่า มีเข้ามาเร่งด่วน เงี้ย แต่ก่อนถ้าเกิดเราไม่ได้มีการฝึกหรือว่าผ่านตรงนี้มา อนาคตถ้าเกิดเราไปเจออะไรแบบเนี้ย เราก็อาจจะปรับตัวไม่ได้ ก็คิดเสียว่า มันทำให้เราเนี่ยมีการเรียนรู้เพิ่ม สกิล
อืม ครับ ครับผม ครับ
ในการทำงานที่เร่งรีบให้เสร็จทันเวลา มันอาจจะกดดันนิดหนึ่งอะ ผ่านไปได้ ผ่านไปเยอะ ๆ เนี่ย ก็น้องเขาน่าจะเริ่มชิน แล้วก็ถ้าเจออะไรที่มันหนักกว่าเนี้ย ก็น่าจะผ่านไปได้เหมือนกันค่ะ เออ ให้ ให้ลองคิด คิดในแง่บวกไปก่อน ใช่ค่ะ
อือ อื้อฮือ ครับผม อืม โอเคครับ โอ้ ขอบ <chuckles> ครับผม โอ้ ก็ขอบคุณมาก ๆ นะครับ วันนี้ โอ้โฮ แบบ เออ ก็ได้ ได้ ได้ระบาย ระบาย เนาะ แล้วก็สบายใจขึ้นเยอะเลย ก็ขอบคุณมาก ๆ นะครับ อืม
แล้ว ดีมาก ๆ ค่ะ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ วันนี้ที่มาปรึกษากันค่ะ ขอบคุณค่ะ สวัส
ครับผม สวัสดีครับ